Слушай, знаешь, э, я, м, а, заметила за собой, что вот, э, я много работаю, устаю, и как бы у меня, а, вообще нет сил, ам, ничего делать. Я, как бы, э, люблю понежиться в кровати, полежать там лишний раз, э, набраться сил. И вот в такие вот моменты, когда, значит, мне очень плохо, э, я себя чувствую уставшей, я отдыхаю, наполняюсь. Но как только я наполнилась, я как бы, как готова, знаешь, вот к в бой идти. И у меня сразу начинается, вот, в руки телефон, и поиск, значит, с чатом GPT я начинаю общаться, что мне нужно сделать, как вести свой режим дня, вот я хочу всё изменить. И начинаю себе заводить привычки. М, привычки, а, по утрам делать зарядку. Тут же правильное питание. Э, по вечерам ходить в спортзал либо бегать. Ам, в общем, за пойти на какие-нибудь курсы. И это всё у меня вот в каком-то вот таком моменте наступает. И я одновременно себе начинаю это заводить, вести блокнот, писать все свои мысли. Но и, естественно, у меня это не очень хорошо получается. Потом получается перегруз
Мгм. Так. Мгм.
и я ничего не делаю. Опять всё забрасываю, лежу и опять набираюсь сил до следующего пика своего. И вот, может, ты мне можешь что-то посоветовать, как бы мне это всё применить, чтоб ну, чтоб это работало?
Мгм. Ты знаешь, это, на самом деле, очень распространённый вопрос, э, потому что вот такие небольшие, мож ну, даже не назову крайности, но есть такие моменты, что, э, проскальзывают ситуации, что хочется полежать, отдохнуть, набраться сил, а потом набралась сил, вот как ты говоришь, и хочется в горы свернуть, и сразу всё нужно. Это на самом деле очень многим знакомо. И, на самом деле, давай попробуем разобраться в твоей ситуации. Я попробую тебе помочь, возможно, дать какой-то совет, но для начала хотела бы узнать, вот, какие конкретно привычки ты пытаешься завести, потому что ты уже говорила и про спорт, и про питание, и и утренняя зарядка. Но, вот к э, давай, может быть, несколько привычек каких-то конкретных можешь мне назвать точно?
Мгм. Ну, давай так, э, вот те привычки, которые бы я хотела соблюдать, а, каждый день, ну, либо там несколько раз в неделю, да. Это правильное питание и, м, делать себе заготовки, допустим, чтобы, а, потом быстро готовить. Утренняя растяжка.
Мгм. Так, окей. Мгм.
А, пить воду.
Мгм.
Так, и, а, так привычка ложиться вовремя спать без телефона. Ну вот такие, самые простые.
Мгм. Ну, это понятно. Э, это это хорошие очень привычки. Это очень классно, что ты хочешь внедрить их в свою жизнь, и я уверена, что на самом деле они классно отразится на твоём здоровье, на твоём теле, и ты почувствуешь, э, что это не зря. Э, но вот, м, скажи, пожалуйста, сколько у тебя есть времени и, возможно, даже вот я хотела бы спросить про энергию. Есть ли у тебя дополнительные ресурсы, энергии, силы сейчас, э, вот конкретно в этот период времени, в какой-то обычный день, э, где твои будни, рутина, домашние дела- вот это всё вместить?
М, ну вот ты сейчас задала мне такой вопрос, о котором я никогда не думала, да? М, привычек я себе могу навыписывать очень много каких-то дел, которые бы я хотела делать. А но если подумать, то реально вот в мой день это всё не вписывается, и особенно проблематично, конечно же, с питанием и с заготовками.
Мгм. Мгм.
А у меня нет на это времени, у меня уходит, а ну так, чтобы приготовить еду- это несколько часов.
Ну да. Обыч
А у меня нет на это времени. И вот это вот самая основная проблема у меня.
Мгм. А так, с этим вопросом мы немножечко прояснили. А скажи ещё, пожалуйста, вот ты говоришь, что ты уже пробовала раньше, у тебя были такие периоды, когда ты напланировала, что-то пытаешься, но потом всё как бы сходит на нет. Можешь ли ты ответить на вопрос, что конкретно тебе мешало? Вот что было той причиной, что ничего не получилось в итоге с этими привычками?
А ты знаешь, вот у меня, м, допустим, была такая привычка: начать писать себе, расписывать каждый свой день. Вот, допустим, в воскресенье я буду садиться и расписывать неделю: всё, что мне нужно сделать.
Мгм. Так.
Я и так пыталась, и так. Нет, вот мне для этого нужна была такая доска с маркером, на которой бы я писала, потому что мне не подходил блокнот, приложения, всё это меня не устраивало. Я думала: "Вот проблема в в доске." Я купила эту доску, я начала на ней выписывать всё. Ну, наверное, это продлилось, э, ну, максимум неделю, Всё, вот доска теперь висит, никто на ней ничего не пишет. Я поняла, что не в доске была проблема.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Да, скорее всего дело не в доске, хотя многим, действительно, помогают такие всякие способы, и блокноты, и, например, для воды покупают там себе бутылки, как-то себя мотивируют этими покупками. Ну, видимо, это не твой вариант. Но ты знаешь, очень многим, э, помогает, на самом деле, и ты можешь попробовать, если тебе этот вариант понравится, э, выбрать 1 или 2 всего лишь, не такую целую кучу привычек, а всего лишь 1 или 2 приоритетные привычки, а остальные немножечко, знаешь, так временно отложить. То есть не то, что ты их забыла, отказалась, никогда не будешь использовать вот, допустим, всего лишь 2 привычки. И сделать каждую из них очень такой маленькой, какой-то такой простой, чтоб это был такой, знаешь, стартовый, э, стартовая ступенька, где, э, <grunts> привычка эта кажется какой-то такой очень лёгкой, ни к чему не обязывающей, нет каких-то дополнительных огромных ресурсов. Вот например, как с приготовлением пищи: тебе нужно найти и время, и закупить продукты, и сделать эти заготовки, и там спланировать уже следующую, и помнить постоянно об этом. Это привычка, которая требует очень много затратных таких ресурсов, и время, и деньги. Ну, в общем, как мы говорили уже, это всё. А взять 1-2 приоритетные привычки, ну, например, м, вовремя ложиться спать и, например, пить воду, э. Или просто даже 1 взять привычку: вовремя ложиться спать. И попробовать поработать, э, с ней, э, и только с 1 привычки начать вот такой свой большой путь внедрения полезных привычек в свою жизнь. Э, что ты думаешь по этому поводу?
Хорошо. Мгм. А ты знаешь, а, м, я никогда не думала о том, что можно взять какую-то 1 привычку и начать её вырабатывать. Наверное, я попробую сделать, вот начну действительно со сна: а, попробую засыпать вовремя, вставать, подь придерживаться этого графика. Говорят, что привычка формируется 21 день, я где-то такое читала, вот я попробую. И, наверно, как только я добьюсь какого-то автоматизма, я добавлю ещё 1 привычку.
Мгм. Мгм. Мгм. Да.
И вот когда она у меня приживётся во ну, наверно, потом буду смотреть дальше- добавлять что-то или нет.
Да, ты знаешь, это такой неплохой вариант, и это может сработать, э, особенно если ты говоришь про сон, потому что сон влияет потом и на настроение, и на энергию в течение всего дня, и вообще на многие процессы, в целом на здоровье. И или можно взять любую другую привычку: пить воду или делать растяжку. Э, и это знаешь, ещё очень классно работает, если привязать новую привычку к уже существующей какой-то старой, то есть какой-то рутине. Например, у тебя есть всё время там, а, дело, которое ты делаешь каждое утро, ну, скажем, там, я не знаю, заправляешь постель, либо чистишь зубы, ходишь в душ, делаешь завтрак. И вот если взять эту новую привычку и привязать её к старой, будет гораздо проще, потому что старая, она, знаешь, так наде надёжно укреплена в твоём мозгу, и ты уже, ну, ну и никогда не забудешь почистить зубы утром либо там выпить кофе. Это для тебя, ну, просто, это в этом вся ты. Э, есть ли у тебя какая-то такая привычка утром?
Мгм. М, ну, только как бы, дэ такие, э, процедуры, обычно это принятие душа, а, почистить зубы, ну, там вот как бы, вот такие вот у меня утренние привычки. Не всегда я завтракаю, я могу позавтракать на работе, не всегда я пью, а, кофе дома тоже. М, ну.
Мгм. Мгм. Мгм. Ну, ты знаешь, вот почистить зубы либо сходить в душ- это уже отлично подходит. И, например, для себя, э, придумать такую привычку. Ну скажем, пока ты чистишь зубы, ты делаешь двадцать приседаний в этот момент. Ну, к примеру, либо, э, возле зубной щётки стои стоят там витамины, которые ты хочешь там каждый день пить, либо бутылка воды, с которой ты начинаешь свой день. То есть ты почистила зубы, ставишь щётку, и вот сразу же эта бутылка стоит, она там какая-то яркая, она тебе напоминает о том, что вода вода вода, сейчас в организм должна па мгм, поступить вода. Вот, и, э, существующая привычка сразу тебе будет напоминать, и даже в какой-то момент будет казаться: так, что-то не хватает, если ты вдруг не выпила воду, там, если это привычка, а, о воде или там не поприседала, пока чистила зубы. На самом деле там две минуты ты там чистишь зубы, и вот за эти две минуты можно уже наприседать неплохо. Э, и такие моменты иногда очень классно помогают.
О. Мгм. М. Да. Ты знаешь, э, здорово, я никогда не думала, что так можно сделать. Вот я сейчас прям так удивилась. А, действительно, очень интересно, как можно, э, привязать у уже к существующей привычке. М, я попробую это сделать, вот я бы с витаминами так сделала. Я постоянно забываю их пить. У меня есть и комплекс витаминный, доктор мне прописал пищевые добавки, которые мне нужны, но я не могу их системно пить. А вот так, если я действительно это привяжу, э, поставлю у там, где я чищу зубы, от эти баночки свои и стакан, да пус ну, с водой, я буду сразу же и пить витамины. Я как-то об этом даже не думала.
Мгм. Да. А это может сработать и потом н д на новую привычку ты сможешь накладывать что-то ещё. И так будет разрастаться, знаешь, твоя такая твоё такое поле добрых новых привычек. И ещё классно, конечно, использовать какие-то простые напоминания, м. Даже есть специальные приложения для того, чтобы там при присылать тебе уведомления на телефон либо на часы. Э, есть много разных трекеров, которые вещаются на холодильник либо просто в телефоне. И это тоже очень классно работает. Помогает корректировать, э, свой день, но и это тут тоже тоже нужно смотреть лично. Потому что если ты говоришь, что доска тебе не помогла, может быть вот как раз приложения цифровые тебе могут помочь, э, с напоминаниями.
Ну, ты знаешь, так, э, вот я думаю о приложениях: нет, они, а, как-то на м на меня влияют немножко по-другому. Они мне не помогают, они наоборот, э, меня, м, м мне нельзя часто брать телефон в руки.
Мгм.
Я зайду в приложение, но дальше я пойду гулять по соцсетям и, эм, никакие привычки у меня не сработают. Вот есть люди, которым это реально помогает, а мне нет. А, поэтому останусь наверно вот при своей доске. Но все остальные твои советы я прям буду использовать с завтрашнего дня. Мне так, а, очень интересно это попробовать. Спасибо тебе.
Мгм. Ты знаешь, я думаю, у тебя всё получится, и я желаю, чтоб ты справилась.